فعلًا عندِك حق، بس أنا عايز أقول لِك على حاجة، إن أنا آآ، أول ما عملت الخطة ديّة أو أول ما اتخذت القرار دوَّة أو الحَلّ دوَّة يعني، أنا اتكلّمت مع زوجتي وقُلت لها إن لازم إن إحنا نضبّط كل حاجة مع بعض، فكلامي وكلامها كان واضح جدًا، وما فيش أي أسرار في الفلوس، يعني أقول لها أنا باخد مُرتب كذا
آه.
وأنتِ هتتوّلي كُلّ حاجة، يعني أنتِ دلوقتي اللي هتتوّلي إنِّك تجيبي الأكل والشُرب وكُلّ حاجة، ولازم تعيّشينا على قد الفلوس اللي موجودة دلوقتي، وبالتالي هي كانت راضية جدًا، وأنا شايف إن الموضوع دوَّة مش هيعمل أي مشكلة خلال ال5 سنين إن شاء الله.
آه. جميل جدًا، ربنا يحفظها طبعًا وجميل جدًا التفاهم ده، وكنت لسه هاقول لك إن الموضوع شِرك بينكم، فبالتالي لازم تكون في موافقة منها هي شخصيًا على موضوع ال5 سنين ده، بس مبدئيًا برضه آآ، آآ، هل فكّرت في فكرة إن أنت ممكن تشوف في نفْس الوقت وبنفْس الخِطّة اللي أنت بتقول عليها دي، عشان تقلِّل وطأة ال برضه الأمور عليك، إن أنت تشوف شغل ليك إضافي؟
مضبوط. فكّرت طبعًا في الموضوع دوَّة على فكرة، ودي ديَّة بالضبط كانت الخطة التالتة في الموضوع، مش التانية كمان، التالتة، التالتة ألا وهي إن أنا أدوّر على شغل آه، التانية ديَّة هاحكي لِك عنها، بس خلّينا نركِّز في التالتة لإن هي أهَم شوية دلوقتي. الخطة التالتة بالنسبة لي ألا وهي إن أنا أرُوح بالفعل أشوف شغل إضافي، آآ، أنا باشتغل كمترجم، وبافكّر إن أنا أشتغل برضه كشغل إضافي، كمُدرِّس في إحدى المدارس في المنطقة عندي، بحيث إن هي ممكن توفّر لي فلوس كويسة جدًا آآ، جنب الشغل بتاعي، وبالتالي هتسعفني، آه، فدي الفكرة التالتة بصراحة.
التانية إيه بقى يا ترى؟ إمم. جميل جدًا. أنا متفقة معاك، آه.